Hindi gaano sa TikTok pero sa sayaw medyo, basta may oras lang. Pero noon ma lagi talaga yun talaga yung hilig ko, yun yung ginagawa ko. Ikaw ba sumasayaw ka ba? <chuckles>
Mhm. Ah, maganda yan. Oo, tama. Oo naman, lalong lalo na kapag narinig ko yung paborito kong musika, yung ano yung sinasayaw ko yung mga, yung mga masasayang tugtugi tugtugin katulad nung mga alam mo yung California, California basta kanta ni ano yun, eh, ni Lady Gaga yung masayang masaya na beat niya yung beat 'saka yung ritmo.
Oh, ha? Naks naman. Hmm. Ah, okey. Oo, marami kasing ano magagandang kanta na mapapasayaw ka talaga lalo na rin yung mga kanta noon na ano talagang sikat at gusto natin 'di ba? <chuckles>
Oo, totoo yan. Ay, 'o gusto ko 'yan. <chuckles> Oo. Oo, tama alam mo naalala ko 'yong kanta na lagi kong pinapatugtog dito 'yong What's Up 'yong masasa 'yong ano niya kasi 'yong very lively 'yong kanta na 'yon yo kaya naman napapasayaw ako kahit paulit-ulit ko 'yan 'di ako magsasawa na pakinggan 'yong tugtog na 'yon.
Ah. Oo. Oo, tama may mga, may mga kanta talaga na gano'n 'no, kahit paulit-ulitin natin hindi nakakasawa at nakakatuwa pa rin pakinggan 'di ba?
Yung 25 years 'yon, yung mga gano'n mga kanta na yun. Oo. Oo nga, eh. Tama 'saka parang binabalik niya 'yong 'yong alaala ng nakaraan. Kaya naman ano nasisiyahan ka, eh, siyempre mayro'n kang naalala tungkol sa kanta na yun, eh, nung panahon na, na junior 'yong prom, JS Prom mga gano'n so kaya naman, <chuckles> nakakawala ng stress.
O Tama.